Sí, sí, sí. Y y y en realidad, este, las lenguas, eh como herramientas de comunicación, eh, siempre buscan la eficiencia, la la el menor consumo de energía de los hablantes para poder, este, expresar la mayor, eh, cantidad de ideas de la manera más clara. Y en ese sentido, pues, se van adaptando. Como dices, eh, tú hablas, eh, por ejemplo, de inglés, en lugar de decir 3 palabras, las contraen en 1 sola palabra, y y esa palabra expresa todo, ¿no? Entonces, es una mutación normal.
Ujú. Okey. Mm. Ah, es verdad, ¿no? Las sí, las sí, sí, la es verdad, las típicas contracciones que hay en, eh, en inglés, ¿no?
Sí, y y y no solo en inglés. En español decimos, por ejemplo: "Voy a comer", decimos: "Voy a comer". Y y entonces, eh, hacemos una contracción, eh, es en el sonido, sonora, que que tiene 3 palabras, ¿sí?, pero se hacen 2 nada más. Entonces, esa es una cuestión, digamos, que normal, que las lenguas tiendan a ser más económicas para poder, eh, de expresar lo que lo que dicen.
<laughs> Ujú. Sí. Y tiene sentido, tiene sen bueno, tiene sentido porque, por ejemplo, en tu caso tú eres maestro de español, ¿cierto?
Sí, claro.
Imagínate hablando, o imagina que tienes unas 5 o 6 horas diarias. Ah, no es tanto problema, pero ¿qué tal si estuvieras 8 horas diarias frente al pizarrón hablando, y hablando, y hablando? Oye, cansa, ¿verdad?
Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> Me voy a volver loco. <laughs> Sí. Sí, digo, pero me voy a, entonces, eh, <chuckles> me voy a volver loco. Sí, este, sí, es es algo que que pasa. Sin embargo, también hay que entender la otra parte, este, la lengua como tal, eh, yo, como la veo, es una una herencia, y una herencia riquísima, y una herencia hermosa. El español, este, nos pertenece, y, como tal, hay que hay que cuidarlo, hay que preservarlo, es decir, este, eh, hay que valorarlo, hay que entenderlo, hay que apreciarlo, eh eh, que nos pertenece. Nos pertenece Cervantes, nos pertenece, eh, García Márquez, nos pertenece Ibargüengoitia, nos pertenece Joaquín Sabina, nos pertenece, este, Soda Stereo, este, todo toda esa todos esos, eh, escritos o palabras que se han dicho en español en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la teología, etcétera, pues son de nosotros, y hay que preservarlos y valorarlos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, aparte de volverte loco, <chuckles> cansa un poco la voz también, ¿verdad? Ah, bua ah, <laughs> no lo entendí. <chuckles> Ah, okey. Ajá. Ujú. Ya, es verdad. Ujú. Ah, Soda Stereo, guau. ¿Soda Stereo? Ajá.